あ、なるほど。はい。
なんか作業中に「えっと」って。そうすると一番いいのは、なんか、紙を貼っとくっていうか、あの 分かります？なんか、あの、うん、メンディングテープで、で、ちょっと止めとくとかね、壁とか、あの、ガラスそうそうそう。あ、それで、あの、たまたまなんですけど、ちょっと料理教室に行くことがたまにあって
あ。 あ、はい。 もう、すぐ見れる感じで。はい。 はい。 あ、料理教室、はい。
うん、で、その時にもらうレシピは、なるべく、その、A6の横のカードにう打ち直して
あ、なるほど、はいはい。
いたりもするので、それが出来てるやつは、あの、ちょうどいい大きさで見やすいんで、それ貼っとくとかやりますね。
あ、なるじゃ、あんまりスマホで動画見ながらとかは、あんま無いんですね、じゃ。
あ、ええとね 事前に確認するときはもちろん見るんですけど、あの手のやつ。うん、でも結局、なんか、量とかそう、やるときは、つ止まってる絵の方がいいのでうん、同じ画面でも下の方にある、その分量とか、手順っていう、あの、止まってるやつのがいいですね、それは。うん、そうですね。
はい。 あ、 さぐれちゃうんですね。はい。 はい。 ありますね、はい。 あ、なるほどな。あとはもうやっぱり紙とか、あの、事前のレシピみたい
紙とか、うん、紙じゃなかったら、あの、そこのページとか、そっちかな。ふん。
<sniffs> あ、なるほど。ちなみに、なんか、ルーティンとかあったりするんですか？初めの。
はい。 ルーティンはね、特に、無い。無い無いけど、無いな。うん、無いんですけど
あ、はいはい。 結構もう静かな環境でやられる感じですか？
あのあの、でもね、やっぱり、すとね、最初は切り物からって大体決めてますね。
あ、切り物。はいはいはい。
はい。野菜とか、ああいうのを、その大きさだとかあれにやるって。で、そで、もしもそれより前にやるとしたら、なんか、下味をつけて1時間冷蔵庫とかいうレシピだったら先にそっちからみたいな、あの、時間軸で、うん。そのぐらいかな。うん。
あ、なるほど。 はい。 あ。 なる結構静かな環境でやられる感じですか？
あ、すあの、なるべく、あの、誰も居ないか時にやりたいので、うん、ひひとり。
あ、誰か居る時は、どうなんか、気が散るって感じです？
いや、あの、うんっていうか、あの、多分無理だと思います、それ。<giggles> ひとりじゃないとちょっと作れないかも。うん。
あ。 あ、それなんか、気持ち的な問題ですかね？

なんか、こう、あれもこれも、こう、なんていうの、あれをやり、これをやりの時って、頭ん中に、こう、色々入ってて、で、多分、なんか、声かけられるとわけわかんなくなるんじゃないかな。
あ、はい。 はいはい。 あ、そういうのもありますね。はい。
そんな感じです。まあ、料理に限らずって感じですね。うん。
あ、もう邪魔されない。しちょっと結構シーンとした空間の方が。
うんうん、なるべくね、スポーツとそうですね。あ、ただ、シーンっていっても、その、なんてゆうの、配信の音楽かけとくとか、それはありですよ、うん、あの、勝手になんかかかってるって。でも聞いちゃないっていう、その、あの、<chuckles> ね、そんな感
あ、ありますか？ あ、なるほどなるほど。 あ、じゃ音楽とかもかけられたりとかは。あ、なるほど。あ。
かけることは、ありますありますあります。 あまりね、そうそうそうそう。シーンてよりも、誰も邪魔しないでっていう方が正しいかも。
そっちの方がやりやすいですか。 あ。 なるほど、結構もうひとりで淡々と、ちょっとやった方が、あま、そうですね、料理する時って、あれやんなきゃ、これやんなきゃで、色んな <giggles> 感情も気持ちの整理もつけなきゃいけないですし。
はい。 そうですね。はい。 そうですね。はい。 そうですね。 はい。あ、あともう1つあります。
はい、何なんでしょ。
えっと、よく料理番組とかで、調味料が、あの、ちっちゃい
はい。
ちっちゃいボールの容器に入ってるじゃないですか、あの、ちっちゃい。
あ、ありますね、はい。
あるでしょ。で、それ、うちにそれなりに数があるので、それにやっぱり、あの、計量ししなきゃいけないものは、あの、で、すぐ使えそうなやつは全部それに出して
はい。 あ、なるほど。あ。
やります。うん、あのね、料理中に、例えば蓋を開けて測って入れるなんて絶対にできないので、正直いうと。
はい。 あ、なるほどなるほど、はいはい。
そうそうそう。あ、それをやるな。それは、あの、いわゆるベテラン主婦には、ま、絶対やらないようなことをやります。そういう、はい。
あ、なるほど。結構こだわりっていうか。
こだいや、こだわりっていうか、要は、あの、要領も悪いし、あの、手先も器用じゃないし、そっちです、どっちか。はい。
はい。 あ、はいはい。 なるほどなるほど。 あ、なるほどなるほど。じゃあ、あの
はい、あの、身の程は知っているっていう。
あ、そういうことですね。はいはい。あ、逆になんかあのこれはやる料理中にやるじゃないですけど、あとまい逆にやらないこととかあるんですか？
そういうことです。はい。 やらないことは別に、やんなきゃいけないことやらないと作れないので、それは大丈夫なんですけど、なんだろうなあ。うーん、いや、と特にないかな、それは。で、やっぱり一番難しくて迷うのは、複数の料理を作ってくわけですけど。
はい。 あ、なるほど。 あ、なるほど、はいはい。はい。
晩ご飯とかね。 その段取りっていうか、手順はどっちが先とか、これやってる間にこうとか。
あ。 ほう、難しいと思うんですけど、どうですか？
そうだよね。そう、難しいんですよ。もうちょっというと、ええと、例えば、なんか、あの、オーブンを使って予熱かけて20分焼くとかっていうと
はい。 はい。
何が起きるかっていうとね、その間にりあの、電子レンジをしたら当然使えないので